أيوة أنا فاهماك، بُصّ لأ هاقول لَك، يعني أنا بالنسبة لي بصراحة، لأ أنا بادّيها حرية ال إن هي تلعب وإن هي ت بس يعني في فرْق ما بين التخريب، إنها أسيبها تخرَّب الحاجة، وما بين إن هي بتلعب ومثلًا بتستكشف، في فرْق ما بين الاستكشاف والتخريب ده، فرق شاسع يا جماعة، آه.
إمم. آه. ما هو ما هو مرتبط ببعضُه برضه يعني، فكرة إنه الطفل ما هو الطفل عنده الشغف، الطفل عنده شغَف إنه يجرَّب الحاجة دي، يفتتح دي يوقَّع الحاجة، ما هو ده بالنسبة له شغَف، يعني هو عقل الطفل في الفترة ديّة، آآ، الناس بتقول إنه مثلًا آمم، يعني بيفكّر بطريقة مختلفة، زي مثلًا القطط كده مثلًا لمّا تحب تو تشوف حاجة محطوطة على الرَف مثلًا فتوقعها، ف فب
هو مُرت إمم. أيوه. فاهماك. إمم. أيوه. أيوه، بُصّ هو بصراحة، أنا كنت باسيبها، أنا باشوف فعلًا ماشي الطفل لازم يستكشف طبعًا، بس say مثلًا، إ مثلًا يعني، أنا عندي دُرج كده مثلًا في البوفيه بتاع ال العَفش يعني وكده، محطوط فيه إزاز، أنا بنتي وهي صغيّرة كانت بتفتح أ كانت بتحب جدًا تفتح الدُرج ده، لا أسيبها إن هي تستكشفه! هي عادي بتستكشفه، زي ما زي ما أنت بتقول بتستكشف
إمم. إمم. <chuckles> إيه بقى؟ آه، آه، آه، استكشاف فعلًا آه، تمام، تمام، أنا أنا قُلت ممكن في حاجة جوّه والّا حاجة، بتشدّها يعني.
فهنا لأ، هي عايزة تستكشف اللي جوّه، ومَرّة عايزة اقول لَك طلِعت من المطبخ لقيتها ماسكة الكوباية كوبايتين وبترزّعهم في بعض، كانوا خلاص، أنا مش طبعًا فداها طبعًا يولع الكوبايات، م مش مُهِم بس ممكن تتعوَّر، ما ما ده اللي أنا باقول لَك عليه. أيوه، أيوه، لأ بس هنا بقى الفكرة في التخريب والاستكشاف، أنا باسيبها تستكشف كلّ حاجة، عايزة توقّعي مَفرش إيه وقّعيه، عايزة تتسلَّقي على الكرسي وتطلَعي فوق، أوكي تمام.
إمم. وما بيتكسرش، هو أيوه، أيوه، امم. أيوه. آآ، الخوف من الضرر يعني.